うん、なるほど、そういうことですね。まあ、もうお勤めも、あの、経験されて長くされて、あの、お仕事にも真摯に向き合って取り組まれて、評価ももう得ておいて、そしてもう、自分の行く先っていうのも、もうある程度はもう、地固め出来て、このままいけば、まあ、安泰だっていうようなもう予想が立っちゃったことで、まあ、気持ち的に、その、あまり、あの、ワクワクした気持ちに今なれてないから、まあ、ちょっと新しいところもいいんじゃないかっていう風に、今期待を寄せているってことですよね。
はい、そうなんですよね。 ええ。 はい。 ああ。 ええ。 はい。 うん。 ああ。 ええ、そうですね。 はい。 うん。 ええ。 はい。 ええ。 はい、仰られる通りです。
うーん、どうですかね。あの、何かあの、その新しい仕事に向かうために、何かご自身で、あの、他にも調べられたり、あとはあの、行動に移したりだとか、そういうことっていうのは何かされたことはありますか？いかがでしょうか？
うん。はい。 うん、はい。 うん。 はい。